えっとですね、これは仕事の話ではないんですけど。ええと、人前でこう、発表とかをする機会がたまにあるんですが、なんか結構この時に緊張するのかなんかこう、うまくいかない時があるんですよね。
はい。 うん。 緊張されるんですね。うん。
はい。 で、なんていうのかな、こう うーん、こう、準備とか含めて、その、前の日とかも結構こう、ん、なんだろう、緊張してしまうんですよね。で、それをなんかこう、ええと、なんか解決方法とかないのかなっていうのを、ま、できれば相談したいなと思いまして、で、もしアドバイスいただけるような感じだったら、ぜひ思うんですけど。
はい。 はい。 うんうんうんうんうん。 あ、わかりました。 はい。あ、わかりました。あ、できるだけお力になりますね。うん、ではちょっと詳しい内容をお聞かせしていただいてもよろしいですか？
そうですね。あの、私は今あの、ええと、博士課程の後期にいまして、で博士号を取るためのこう、勉強とか研究とかしてるところなんです。
はい。 はい。
で、ま、授業とかその、研究の経過とかをこう、ゼミとかで発表するみたいなのが結構あるんですよ。で、それがなんかなかなかなんていうか、えっと
はい。 うん。
なんだろうな、こう緊張を強いるというか、いう感じなんですよね。うん。
緊張してしまう。うんうんうん。 ちなみにどうどんな学科とかってきお聞きしてもよろしいですか？
はい。 えっと分野はですね、経営学なんですけど。
あ、経営学なんですね。はい。
はい。 で、なんか、まあ、多分やっぱりその、ゼミの同僚とかもそうだし、その、せせいとかもま、勿論あの、長年研究してきた方なので。
はい。 はい。 はい。
ま、なんていうか、こっちの浅い見解を見透かしてるんじゃないかなと思うんですよ。
ああ。 皆さん頭が切れるからそういうのを指摘、実際にされたこともあるということですか？
ん、やっぱされますよね。うん。
うーん、うんうんうん。ですよね。はい。
で、それがなんか、こう うーん、なんて言うんですかね、こう、わ緊張の源なのかなとも思うんですけど。
はい。
うん。で、なんかそういうそうですね。だから、まあ、で、まあ、十分、多分なんか、こう、準備ができれば、そこそこ、何だろう、あの、緊張しないで済むのかなと思うんですけど、意外と、まあ、制約がある中で短い時間で、まあ、たまにやっつけ仕事みたいな時もあるんですよね。
はい。 はい。 はい。 え？ うーん。その制約っていうのはどういうことですか？
え、単純になんかこう、何だろう、えっと、準備に時間がかけられてないとか、えっと、なんか、例えば2週間ごとぐらいに、その、担当の先生との面談みたいなので、進捗確認みたいなあるんですけど、特にその2週間で進展してないみたいな時に、<chuckles> ちょっとその
はい。 はい。 はい。 はいはい。 ああ、ありますよね、研究だから、すて、思う通りに進まないこともありますよね。
そうなんですね。そうするとこう発表する内容ないな、みたいな時もあるんですよね。
うーん。で、そういうはい。
うーん、ん、みたいなのではい。うんうん。けっこう
で、それ、え、研究のその教授のへの発表とそのその全体グルゼミの発表とは、また別物ってことですか？
あ、そうですね、あの、ゼミのあの、同僚も含めての発表だと、その、お互いに進捗を言い合う感じになるので、まあまあ、まだそっちはあの、言ったら他人事なので、自分が話す機会と相手がきき話す機会がある感じなんですけど。ま、指導教員とのその進捗確認みたいなやつだと、あのワンオンワンでやるので
うん。 うんうんうんうんうんうんうんうん。 はい。 はい。 はい。
結構逃げ場がないというか
ああ、そうですよね。へえ、はい。
うん。そういうところですね。 うーん。 はい。はい。
うん、ん、え、先ほどは「同僚からの指摘がちょっと怖い」と言われ、その同僚っていうのは教授のことなんですか？その。
あ、いえ、同僚はま、その、ゼミ生なんですけど。ゼミ生はまあまあ、あの、なんでしょう、えっと
うん。 ゼミの方の指摘はまあ、何とか対応できるけど、主に問題なのはその教授とのワンオンワン。
うんうんうん、ま、そうですね。 ああ、そうですね。ゼミ生からも、ま、指摘はありますけど、それはま、お互いにやるやるので、まあまあ、そんなに、なんでしょうね。
うん。 はい。 うん。 ここまで、ちょっともま、詰まってもそこまでは問題ではない。
<chuckles> そうですね。はい。うんうん、そうですね。
なんとかなる。 でも、あの、だだと、その、ま、自分が詰まっても他の方からちょっとヘルプが来たりとか。ま、教授が、ちょふんふん、助け船出してくれることがあるからなんとかなる。けど、教授とのワンオンワンではもう自分一人しかいないんです。自分でやるしかないということですよね。うん。
ああ、ま、そうですね。はい。いうこともあるし、はい。そうね。 そうなんすよね。はい。 うん。なんかこう、そういう
はい。
なんでしょうね、こう、緊張を和らげるというか、なんかうまくやるのになんかいいコツとかないんですかね。
はい。 そうですね。まず、その、おうちという方普段話される時はから、もう、緊張してしまうんですか？その。
いえいえ、全然あの
うーん。普段は別にふ緊張せずに、通常の感じで喋ることができるんですよね。
あ、そうですね。あの、穏やかな方ですし、ま、声を荒げるようなこともないので、まあ、全然そのフレンドリーなんですけど。
うんうんうん。 うん。 その先生の人格自体に何かプレッシャーを感じているわけじゃなくて、その自分が発表されすることに対しての 何ですか、自信の無さじゃないですけど、ちょっと それがどう評価されるかってのがちょっと 緊張するとなんか、ちょっと怖いっていう感情があるということですかね。
あ、そうですね。 ええ。 そうですね、その、ま、先生はその教授は、ぜすごくいい人だし、その、なんていうか、なんなら年齢で言うと私の方が上なので、その、なんていうか、こう、非常にジェントルええ、ジェントルに、ま、丁寧に指導もしていただいているんですけど、やっぱりそうなってくると、その、なんかやっぱり準備が出来てない時とか、なんかこっちに負い目がある時に、きっとしているのかなって、ちょっと今話しながら思ったんですけど。そういうことなのかな。
はい。うんうんうんうん。 ああ。 あ、すごい気さくな、かフレンドリーな感じで、し仕事出来るんですね。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。ちょっと準備が、その、足りてないので、うーん、負い目を感じる。その、準準備っていうのはだいたいどれくらいかかるものなんですか？ほほんとにしっかりしようと思ったら。
あ、そうですね。ま、その、研究の進捗っていう感じになると、その、ううん、ま、その、時間かけたから進むというわけでもないので、なんかその
はい。 ああ、そうですね、すごい。 そうですね、研究、ま、ちょっと研究の進捗は置いときましょう。で、しん研究がまま、ある程度報告出来ることがあるとしましょう。ただ、その、まとめるのは結構
なんかね、こう はい。 あ、そうですね。はい。 うんうん。 はい。 ええええ。
あ、ちょっとコントロールできる範囲でできる内容なんですか？
そうですね。あのう、うん、そうですね。あの、ま、なんかスライド PPT とかのスライドを作ってたんですけど、ま、別になんか先生にだけ伝わればいいので、別にの、かかっこよく作る必要とかはないですし。
うんうん。 うん、はい。 はい。 はい、もう中身だけを気をつければ、ま、実質的にも、その、文章で書くような気持ちで書いて、ま、それをパワポにちょっと、ま、貼り付ければいいで感じですよね。うんうん、うん。なので重要なのは中身だと。うんうんうん。
うんうん、そうですね。うん。 つそうですね。あ。 うん、そういう感じですね。うん。ただなんか、とそうですね。うん。で、結構その、まあ、内容書くべき内容とかの進捗がある程度あった前提で、ええ、内容を書くとして、やっぱりそこでこうなんだろう、こう、こうなるはずだ、こういう風になるんじゃないかみたいな、その、ストーリーを頭の中に作って、そのそのストーリーを書いて発表するわけですけど、その、なんだろう
はい。 はい。 はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 はい。
あの、その話をすでにその、近い研究があったりとかって、その、先行研究の有無とか、そういうところをやっぱり、あの、見ろ見ようと思うと、やっぱ時間をかけなくちゃならなかったりするんですよね。で、それが意外となんか、その、ま、普段仕事している中で、その、仕事以外の時間での研究をやる感じになるので、そこがうまくいかなかったりすると
はい。 はい。 はい。 うーん、そうですよね。 あ、すいません、仕事というのは、え、はかあは仕事他に仕事されながら博士課程に通われているんですか？
ええええ。 ええ、あの、社会人あの、...大学院生っていう感じです。
あ、なるほどなるほど。あ、そういう形なんですね。あ、わかりましたわかりましたはい。
なので、ま、なんだろう、限られた時間の中でやらなきゃなんないので、どうしてもちょっとこう
あ、それはそれはまた大変ですよね。あ。
そうですね、なので、こう、仕事でイレギュラーな何かがあったりすると、その、なんだろう、どうしてもそういう、その、なんだ、仕事の方はま、お金が絡むので、あの、やらやらなきゃなんないっていう、そっちを優先すると、その、研究の方がちょっと疎かになってみたいな感じになって、ま、言い訳だとすっとになっちゃいますけど、そういう感じがあって、んで、そうですね、うーん、ま、そういうことなのかなと思うんですけどね。うん。
はいはい。それをお疎かにすることもできませんしね。はい。うんうんうん、そうですね。 はい。 はい。 そうですね。ううーん。ああ。うその研究発表のそのいっぺんに教授にされるんじゃなくて、あの、ある程度その方向性がドラフトみたいに決まったら、その都度話すとかいうそういうことされているんですか？
いえ。えっと、2週間に1回いちじかんぐらいやるんですけど。
うーん。 ああ、ってことは、その教授もお忙しいから、なかなかこまめにコミュニケーションを取ることは難しい感じなんですかね。
すうーんと、多分一般的に、1週間に1回30分とか2週間に1回1時間とか、そういう感じだと思いますね。多分頻繁にやられると、お互いに多分
うーん。おとあ、こちら側もちょっと、<chuckles> 持たない持たない。うん。
なんか そうですね。 うーんっていう感じなんだと思いますね。なので、まあ、ひょそれは標準かなと思うんですけど。うーん。
うーん。それ、他のその、他のゼそのゼミを研究室の方に、と意見交換とか事前にされないんですか？
あ、はい。 はい、えっと、する場合もありますし、うん。ま、ただ、それぞれ、研究テーマの方向とかも違う、うーん、ので。うん。
はい。 ああ、ちょっと研究テーマ違うから、ああ、完全に聞ことは出来ない。難しいということですね。うんうんうんうん。
そうですね。うーん。最近どう、ぐらいの話はできますけど はい。そういう感じなんですよね。なので、ま、でも、今お話しさせていただいて、で、なんとなく、そのやっぱりこう、ちゃんと準備できてないから、なんか緊張するのかなっていう気がします
うーん。はい。 はい。 はい。 うーん。 緊張の原因はやはり、その準備不足にあるっていうことなんですかね。
うーん。かな、と思いますね。で
うんうん。
うん。
となると、やはり、その時間と気力をどうやって捻出するかという方向が、うん。こん今後の解決策への道筋ということなんですかね。うんうんうん。
うーん。そうかもしれませんね。うーん。そうなんでしょうね。なんかこう、時間の上手い作り方ってなんか心当たりとかありますか？
なかなか、おいそはい。 かんの作り方の、おお仕事がもう、お忙しいということなので、もう時間は作るというよりも、今ある時間をいかに有効に使うという方向で、ちょっと考えられた方がいいと思うんですね。でも、もう多分色々、タス管理とかは、もう試されていると思うので、もうなんか、あの
うーん。 うんうん。なるど。 うーん。
もう、けんの脳の認知力を高めるための、その栄養素という、 みたいなのを調べて、で、それをちょっと、ちょ食生活を改善するという、ちょっと新しい角度からちょっと試してみるというのは、どいかがでしょう。
うん。 なるほど。 ああ、そうです。なるほど。それはちょっとやったことがないので、試してみる価値はあるかもしれませんね。そうですね。うーん。ちょっとじゃあ、その方向であの、対策してみたいと思います。ちょっと今日はあの、ありがとうございました。
うーん。 はい、はい。 あ、いえいえ。こちらこそ、お世話になってる方です。